Yalnızlık hissi geldiğinde ne yaparsın?
Ya, bana aslında bu, eee, son zamanlarda çok sık gelmeye başladı, çünkü, eee, daha önce ev arkadaşlarım vardı. Artık, ııı, abim sağ olsun, eee, kız arkadaşıyla eve çıktığı için ben biraz, eee, tek başıma eve çıkmak zorunda kaldım, eee, ve hayatımda ilk defa böyle tek başıma yaşıyorum. Daha önce farklı ülkelerde yaşamışlığım var ama hep, böyle, oda arkadaşım olurdu, işte, evde bir ses olurdu ya da yurt odasında. Eee, keza üniversitede de öyle. Hep böyle 3 kişi eee, yaşardık. Biri olmadığında diğeri olurdu. O yüzden, böyle, eee, ben evde bir ses varken asla yalnız hissetmiyorum. Yani, konuşmayalım, sohbet etmeyelim ama evde birinin varlığını, eee, bilmek aslında beni bir şekilde bu yalnızlık hissinden, eee, kurtarıyor diyebilirim. Eee, ama bu kötü bir şey demek anlamına gelmiyor bu arada. Yani, ben yalnızlık hissini de yeri geliyor seviyorum. Hatta bazen cidden şey diyorum: "Ya, iyi ki tek başıma eve çıkmışım. Yalnız kalmak ne güzel bir şeymiş." Cidden benim çünkü şüphelerim vardı, ııı, eve çıkarken tek başıma. Ne yapacağım hiç tecrübe etmedim diye. Ama şu sıralar keyif alıyorum ya, mutluyum ve yalnızlık hissi olduğunda da bayağı bir alternatifim var gibi.
Hı hı. Hıı. Tamam. Hıı. Anladım. <chuckles> Hıı. Eee, aslında ben tam da sana onu soracaktım. Ya, hani, belli bir süre ya da uzunca bir süre hiç yalnız kalmamışsın. Bir evde bir odada, hani, sürekli birileri varmış. Ama o noktada, hani, mesela şu an yalnızlığı tecrübe ettiğin zaman bir noktada, işte, hiç kimsenin seni rahatsız edemiyor oluşu ya da, işte, kendi kafana göre belki evin içindeki düzeni de kendin belirlemen vs. hani, şu an hoşuna gidiyor mu diye soracaktım ve onların da aslında hoşuna biraz gittiğini söyledin. Eee, sana şeyi sormak istiyorum, hani, bu yalnızlığa karşı bir çözümlerim var dedin ya.
E, kesinlikle! Hı hı.
Genel olarak neler yapıyorsun?
E, şöyle, eee, aslında farklı, böyle, alternatiflerim var dedim ya. Kimi zaman yalnızlığımı aslında, yalnızlık hissini yalnız yaptığım şeylerle de gideriyorum. Yeri geliyor sosyalleşerek, işte, ailemle de gideriyorum. Şimdi yurt dışında yaşıyorum. Ooo, Türkiye'deki gibi hadi kanka gel dışarı çıkalım, eee, yakınlığında, eee, insan sayısı o kadar yok, yani. Bir elin 5 parmağını geçmez yaşadığım yerde. Eee, abim var Allah'tan dediğim gibi. Her ne kadar aynı evde yaşamasak da, eee, haftada 2-3 birbirimize gider geliriz. Eee, genelde mesela yalnız hissettiğimde tek başıma ya bulduğum çözümler, dedim ya farklı. Mesela spora giderim. Eee, sporda zaten tanıdık biri olabilir veya fark etmez. Eee, takıyorum kulaklığımı mesela. Eee, y evdeki yalnızlık hissimi aslında ben orada, eee, ağırlıkların altına girerek, müzik takarak aslında, eee, bir şekilde iyi hâle getiriyorum ve bundan keyif alıyorum cidden. Hatta bir süre sonra şu hâle geldi. Ya, işte, 5-6 aydır tek yaşıyorum ben. Eee, bu süreçte mesela ciddi anlamda yalnız spor yapmayı aslında yanımda bir arkadaşla yapmaktan daha çok seviyorum. E çünkü kendimleyim. Düşüncelere dalıyorum, bazen düşünceleri komple siliyorum. Eee, müziğe veriyorum kendimi, ağırlıkların altına girip, böyle, gaza gelip fazla ağırlıklar kaldırıyorum falan. Eee, bundan, eee, cidden keyif alıyorum. Eee, bu tek başıma bulduğum çözümlerden, eee, bir tanesi. Bir de tabii, eee, farklı sosyalleşme anlamında, işte, aileyle görüşme gibi, eee, farklı şeylerim de var.
Hımm. Tamam. Evet. Hımm. Hı hı. <chuckles> Anladım. Imm. <chuckles> Çok güzel. Evet. Ya aslında b Aslında, yani, bu yalnızlıkla olan çözümlerinde, hani, burada spordan bahsettin ama, yani, o noktada, hani, önceden yaptığın bir şeyi belki, hani, önceden de yalnız yaşamıyordun. Belki önceden yalnız spor yapmıyordun. Bir noktada, hani, o ikisini de bel belki bağdaştırabilir misin? Yani, yalnız bir şey yapmanın da aslında sana keyif verdiği ya da, hani, o noktada sana iyi gelebileceği hissi de gelmiş olabilir sana. Sana şeyi sormak istiyorum aslında ondan önce, hani bu, ııı, 5-6 aydır yalnız yaşıyorum dedin ya, ondan önce abinle yaşıyormuşsun. O noktada ilk abin sana ben, işte, kız arkadaşımla ayrı eve çıkacağım dediğinde ne hissettin? Ya orada yalnız kalacağını bilmek, eee, sana nasıl ş bir şeyler hissettirdi?
Hıh. Evet. Bak sen böyle sö ııı, söyleyince bile tüylerim diken diken oluyor çünkü benim için çok ga garip bir histi ya. Şey gibi değil, terk edilme duygusu gibi değil ama, eee, şey oldu, yani, biraz daha böyle öncesinde bana haber vermesini beklerdim. "Ya, kardeşim ben, 3-4 ay içinde bir ev bakacağım, çıkacağım haberin olsun." gibi bir şey beklerdim ama, eee, tabii ki onun da şartlarından... kız arkadaşı bir anda ev sahibi çıkarmak zorunda kaldı. Çok hızlı bir şekilde: "Ben gidiyorum." dedi, ve, eee, 2 hafta içinde gitti. O yüzden benim ev ar yani, sonuçta o kirayı ben tek başıma karşılayamam. Eee, daha büyük bir ev sonuçta. Eee, o evde ben tek başıma ne temizliğini yapabilirim, ne şeyini yapabilirim. Eee benim için bir a bir an önce bir şey oldu. Eee, çok acil ev aramam lazım oldu. Eee, bir de yalnız kalma senin dediğin gibi asıl olay zaten. Eee, ben hiç yalnız kalmadım, yani, ben hatta şunu bile hatırlıyorum, üniversitede 3 kişi kalıyorduk dedim ya, eee, benim bölümümde bazen vize haftası ev arkadaşlarımdan 1 hafta sonraydı şeyi bilirsin, eee, vize haftası bitince insanlar genelde ş kendi şehirlerine döner çünkü 1 hafta falan olmaz. Benim mesela vize haftam 1 sonraki haftaydı, ya, o kadar zorluydu ki o tek başıma 3-4 günü geçirmek benim için. Eee, o derece tabii, yani, şey, yapamazdım ben sıkılırdım, işte, her ne kadar olduğum şehirde arkadaşlarım da o zaman olsa da, o evde yalnız kalmak biraz beni, eee, açıkçası, ııı, sıkıyordu. Yani, bir bunalıyordum, işte, garip duygular içerisine giriyordum. Eee, abim de böyle söyleyince biraz böyle geçmişe gittim: "Ya, ben ne yapacağım, Türkiye'ye mi dönsem?" dedim. Cidden, yani, şeyi bile düşündüm tabii. Dedim:" Türkiye'ye mi dönsem?" Aynen. Eee, dedim tek başıma ne yapacağım? O sonuçta kız arkadaşıyla yaşayacak, bir düzeni olacak. "Ben" dedim, eee, "Tek başıma herhâlde yapamayabilirim." ama sonra şey hissi geldi. Ya, ben hayatımın belli döneminde elbet yalnız yaşayacağım. Allah korusun, eee, aile bireylerime bir şey olabilir, eee, başka bir ülkeye gitmem gerekebilir. O yüzden, eee, bunu bir tecrübe edeyim dedim. Orada bir eee, rahatlama şeyi geldi. Eee, sonra başladım ve şu an şey diyorum e, bir de Türkiye'de bir arkadaşım var çok yakın. Tek başına eve çıkmıştı ve ben o bana şey diyordu: "Türkiye'ye gel." işte, "Burada kendine bir ev tutarsın, ailenle kalmazsın." Ben şey diyordum: "Ya, birlikte eve çıkmaz mıyız" falan. Şey diyordu: "Yok ben alıştım tek çıkmaya, sen de bir denersen göreceksin tek yaşamanın zevki bambaşka" demişti, ben anlamıyordum onu. Şu an çok. Şu an eee, hatta evet garip bir şey söyleyeceğim. Abimin kız arkadaşı dün Türkiye'ye döndü, çalışma izninde sorunlar çıktı diye. Abim: "Birlikte eve çıkalım." dedi. Ben dedim ki: "Sen kendine bir ev bul, ben burada mutluyum." dedim. Eee, yani, o derece mutluyum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Evet. A! Hı hı. Anladım. <chuckles> A! O kadar. Hıı. Tamam. Hı hı. Hıı. Evet. Şu an anlıyorsun ama, yani. Hı hı. <chuckles> Anladım. Ya, işte, senin de bahsettiğin gibi, hani, eee, o noktada belki hiç alışık olmadığın bir şey. Belki, hani, çocukluğundan gelen bir şey de olabilir o. Belki, hani, yalnız kalma, eee, yalnızlıkta mesela sende şey oluyor muydu, onu da sormak istiyorum. Diyelim ki, evde kimse yok en başta. Belki, senin çocukluğunda evde, eee, çocukken yalnız belki tek kalmıştır. O orada bir korku geliyor muydu sana? İşte, birisi gelir mi gelmez mi ya da, işte, tek kalınca yatarken zorlanıyor muydun çocukken?
Eee, düşünüyorum, ııı, öyle bir anım çok yok galiba ya ama mesela küçükken aslında biraz korkak bir çocuktum muhtemelen. Hatta, böyle, zamanında bir video görmüştüm bak söyleyince bile, eee, umarım şu sıralar tek kalıyorum zaten, korkutmamış olursun beni bu hatırlatmanla. Eee, 1 tane video görmüştüm. <chuckles> 30 yaşına geldim. Korkarsam zaten, eee, yazıklar olsun bana. <chuckles> Eee, o zaman bir E tabii tabii. O zamanlar mesela bir video görmüştüm televizyonda. Eee, o beni çok korkutmuştu. Doğru söylüyorsun. Belki, öyle bir travma da olabilir ya. Geçmişte böyle bir yalnız kalma korkusu belki olabilir ama korkudan değildir bu ya. Ben sıkılıyorum genelde, ya o zamanlar. Ama şimdi tabii bir de işe gidiyorum, yani, çalışıyorum, eee, yoğunluğum var. Iıı mesela dedim ya, 5-6 aydır. Sıkılmaya bile vaktim olmadı ya daha.
Hı hı. <chuckles> Korkmazsın artık ya. Yok, ya, alışmışsındır yani. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Yani aslında bu yoğunluk da seni, eee, bu rutine alıştırmış olabilir. Hatta belki bu yoğunlukla bu yalnızlığın birleşmesi belki sana iyi bile gelmiş olabilir ki, hani, bütün, eee, düzenini, planını ya da, işte, gün içerisindeki rutinlerini kendine göre ayarlayabildiğin için belki de evde tek başına olduğun için. Bir noktada, hani, bu yoğunluğa da yetişme noktasında bir sana fayda sağlıyor olabilir. Şu abinle ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Abinle, hani, şu an yalnız kaldığını ve sana, "Eve çıkalım." dediğini söyledin ya, o noktada abin sana nasıl bir geri dönüş yaptı? Hani, o sana çok kısa bir süre içerisinde söyledi bunu. Hani, sen orada biraz zorlandın, eee, bir şeyler oldu ama şimdi, abin sana söylediği zaman sen de, hani, direkt reddettiğini söylüyorsun ve ben yalnız yaşamayı sevdiğini mi seviyorum demişsin abine. O nasıl bir tepki verdi?
Hı hı. Evet. Aynen. Ya, o şöyle çünkü, üüü, ya, kız arkadaşı dedim ya, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Ama bir süre sonra geri dönebilir, evlenebilirler. Zaten evlilik planı var. Eee, ben şunu söyledim ona. Dedim ki "Ben şu anda mutluyum. Sen kendine ev bak ama dersen ki, işte, 'Kız arkadaşım geri gelmeyecek, eee, bir daha.' eee, istiyorsan bi birlikte ev bakabiliriz." ama şöyle bir şey var, yani, yarın öbür gün kız geri geldiğinde ben bir daha ev mi bakacağım, yani. Yine ortada kalmış olacağım. Ben bunları da istemiyorum aslında. Bir de şöyle bir de şey var. Iıı, tamam yalnızlık hissi yeri geliyor kötü oluyor, yeri geliyor güzel oluyor ama, eee, benim sevdiğim tarafı şu; evde bir sorun varsa bunun muhatabı benim. Yani, bir kirlilik varsa, bir pis varsa kimseyi şey yapmıyorum, zan altında bırakmıyorum. Ya, abime, "Şu çamaşırları neden yıkamadın, eee, şu bulaşıklar neden ortada?" gibi, eee, muhabbetlere girmiyorsun. Eee, sonuçta her şey benim yüzümden oldu. İyisi de kötüsü de. Sorumlu benim. Eee, bu eee, bu kısmı ben cidden sevdim. Ama tabii, yani, yalnız yaşamanın, eee, artıları, eksileri de var. Ben artılarının daha fazla olduğu olduğuna kanaat getirdim. Eee, ama tabii ki en başta sorduğun soruda da, yani, yalnızlık hissi ara sıra geliyor. Eee, bir şekilde aslında sosyalleşmeye de vakit ayırıyorum. Mesela, "Arkadaşlarla bir buluşalım, felekten bir gece, eee, yapalım. Cuma akşamı çıkalım, işte, gece kulübüne, eee, hunharca eğlenelim." gibisinden, eee, aktiviteler de yapıyorum tabii ki.
Tamam. Hıı. Tamam. Hıı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Hı hı. Anladım. Ya aslında bu senin yalnızlıkla mesela ilk defa yalnızlığı yaşadığını söylüyorsun bu eve çıktıktan sonra. O noktada, hani, bu 5-6 aylık süreçte aslında sen yalnızlığı, yalnız yaşamayı biraz daha içselleştirmiş olabilirsin ki, yani, o noktada, sana pozitif yanları daha fazla gelmeye başlamış. Yani, o bahsettiğin gibi belki, hani, önceki ev arkadaşlıklarında ya da yurtta, hani, burayı kim temizleyecek tartışması ya da bulaşıkları kim yıkayacak gibi şeylerdense, hani, bir şey varsa onun sorumlusu benim ve onu ben yapacağım ve bitecek. Ben yapmadığım sürece bir daha da mesela orası kirlenmeyecek gibi bir düşünceyle aslında, yani, eee, yalnız yaşamayı da biraz içselleştirmiş olabilirsin. Peki bu sosyallikle ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi Türkiye'de de hiç yalnızlık yaşıyor muydun? Yani, Türkiye'de, iii, sosyalleşmeyle yalnızlığı gidermek adına şu an yurt dışında sosyalleşme arasında bu yalnızlığı giderme hissinde bir farklılık var mı sence?
Muhtemelen. Aynen. Aslında şöyle, Türkiye'de şartlar daha farklıydı. Yani, iii, 2 tarafta da aslında yalnızlık hissi geldiğinde ben bir şekilde çözüm buluyorum. İşte, dediğim gibi bazen eğlenceye atıyorum kendimi ama mesela daha sıklıkla arkadaşlarıma diyorum ki: "Hadi bir kahve içelim, şunu yapalım, eee, birlikte takılalım." falan diyorum. Eee, Türkiye'de bu biraz farklı ilerliyordu. Ne demek istiyorum aslında? Eee, orada mesela ailemle yaşadığım için: "Hadi gel abi, iii, bir çay kahve içelim." falan insanları evime çağıramıyordum. Eee, sürekli bir dışarıda buluşma, İstanbul trafiği, bazen bu zorlu olabiliyordu. Tamam, sürekli arkadaşlarım var çevremde, iii, gel desem gelecek, işte, buluşmak istesem buluşacak, aktivitelere, eee, bana eşlik edecek ama bazen insanı yıpratıyordu. O kadar, yani, çalış, akşamında mesai sonrası İstanbul gibi bir yerde trafik çek, biraz insanı yıpratıyordu. Şey diyorsun bazen ya görüşmeyeyim, yalnız kalayım daha iyi diyorsun. Eee, burada öyle değil. Eee, küçük yerdeyim. Eee, küçük yer dediğim Bulgaristan ama, eee, sonuçta İstanbul'a kıyaslı. 10-20'de 1'i bir yer, yani. İii, burada mesela şey rahatlığı var, alo desen 5 dakikaya, 10 dakikaya bir u Sofya, yani, bu yaşadığım yerin Bulga bir, eee, bir ucundan bir ucu 20 dakika zaten en fazla. Eee, aaa, aynen arasam, gel desem geliyorlar ve evd eve davet etme imkânım var ya da diğer arkadaşlarımın hepsinin de bir evi var. İii, hani, aile evinde değiliz, gel, ye, iç, eee, rahatça takılalım. Eee, o yüzden imkânlar böyle kıyaslamak gerekirse Türkiye ve burayı, eee, bu şekil.
Hı hı. Tamam. Hımm. Çok güzel. Hımm. <chuckles> Anladım. Evet. A! Evet. Hı hı. Evet, aslında bu, hani, yalnız yaşamanın bir faydası da bu olabilir mi? Hani, çünkü, işte, arkadaşlarını evine çağırabiliyorsun ama aile evindeyken bu mümkün değildi diyorsun. Hani, o noktada, iii, yalnız yaşamanın, yani, iii, belki sen de, iii, b ileride bir partnerin olacak ve onunla beraber yaşayacaksın. O noktada, hani, evin sahibi senmişsin gibi hissetmek, çünkü oradaki tek sorumlu sensin ya ya da evde tek yaşayan sensin. O durum da seni mutlu ediyor mu yalnızlık hissine karşı?
Evet. Ya, bayağı mutlu ediyor. Neden? Yani, cidden, eee, mesela bu aile evini geçtim. Abimle iken bile şey oluyordu bazen. Eee, ben bir uygulama kullanıyorum 2017'den beri gittiğim ülkelerde Coachsurfing diye geçiyor, belki duymuşsundur, biliyorsundur. Gittiğin ülkelerde insanlara yazıyorsun, gelip kalıyorlar. İşte, ben Bulgaristan'da yaşadığım yerde misafir ağırlıyorum. Eee, hem kültür etkileşimi oluyor hem de ben yeni insan tanımayı da severim, sosyalleşiyorsun bir şekilde. Abim mesela ona bile bazen şey de diyor: "Ya, yabancı insan, işte, bu akşam maç var onu izleyeceğim, işte, yine mi biri geliyor" falan. Beni darlıyordu. Yeni eve taşındım. İlk hafta ben 4 tane misafir ağırladım evimde. Şey o şeyi atmak için yani, eee, abim istemiyordu ya zamanında. Bazen şey oluyordu kız arkadaşı o zaman yine vardı. İşte, ben şey diyordum, acaba kız arkadaşı mı rahatsız oluyor, eee, falan diye. Ama yok, ııı, genel olarak, eee, yalnızken böyle misafir ağırlama, evi, kendin ne ne istersen o şekilde kullanma rahatlığı, eee, bambaşka.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Doğru. <laughs> A! Müthiş. Evet. <chuckles> Hı hı. Hıı. Evet anladım ya, aslında aaa, burada, hani, yalnız yaşamanın da faydalarını çok daha fazla gördüğün belli oluyor ve, hani, bahsettiğin bu uygulamayla da bir noktada kendin için, eee, bir çözüm bulmuşsun ve o yalnız yaşamanın da belki orada kıracak bir şey de bu aslında senin için. Ya, aslında çok kıymetli bilgiler verdin. Bu keyifli sohbetin için çok teşekkür ediyorum.
Aynen. Benim için de çok keyifli bir sohbetti, ben de teşekkür ederim.